ああ、なるほどですね。そのお肉とかは、あんま口に合わないっていうか、好みに合わない感じですか？その胸肉とかってよく健康に良くて、ね、その筋トレされている方がよくね、食べられてる印象があるんですけど、まあそういうのは、試され試されたんですか？もうすでに。
うーん。 うん。 うん。 うーん。 うんうん。 うん。 あの、結構味が濃いのが好きなので、照り焼きチキン風にして、こう甘辛く、煮絡めてるような、こう濃いソースが好きなんですよ。ただそれが健康かどうかっていうとね、ちょっとこう、もっと味をね、薄くした方がいいんだろうなとは思いますけど、個人的にちょっとやっぱ食べ慣れてないので、胸肉とか。なので、どうしてもこう濃い味付け、なんていうんですかね、こうアメリカでよく売ってるバーベキューソースみたいなのあるんですよ。ハニーマスタードソースとか、なんかすっごい甘辛いみたいな。味付けのお肉が多いので、あのチキン以外にしても、ビーフにしてもポークにしても。なので、ちょっとこれって健康なのかなってよく思いながら食べてますね。
うん。 ああ、なるほど。 うん。 うん。ああ、なるほど。 うーん。 うーん。 はいはいはい。 うーん。 まあ、確かに肉が、よその、もし胸肉だったとしても、そのソースがね、すごい砂糖とかね、そういうのいろいろ、入ってたらまあ、ちょっと微妙なところに、ななりますよね、確かに。やっぱ、あうーん。
です。うーん。 そうなんですよ。なので、まあちょっとずつね、たぶんそういうのも変えていかなきゃいけないんでしょうけれども、なんかその辺をね、まだ私がこうしっかりちゃんと美味しいレシピとかを知らないからなのかもしれないですね。
うーん。